E, quindi nient, è stato incredibi
Senti, hai nominato 2 gruppi fantastici veramente. Senti, ma, ehm, raccontami proprio l'impatto immediato con l'entrata in scena di questo gruppo incredibile.
No, una una mina, è stato incredibile. No, è proprio Allora, hanno suonato prima 2 altri gruppi, che carini devo dire, c'era questo non mi ricordo il nome, Wolfmother, una cosa del genere, vabbè, erano 2 tipi matti, ehm, c il cantante aveva una specie di rullante, ehm, a tracolla, avev suonava 'sto rullante, cantava, urlava, e l'altro suonava il basso, e cioè, era, boh, stranissimo e e poi han suonato i Black Label Society, dopo di questi che è comunque gruppo importante, anche loro mi son piaciuti, ma ovviamente io non vedevo l'ora di di sentire
<laughs> Ah-ah. Mh-mh. Tu non vedevi l'ora di ved esatto. <chuckles>
Eh! E, figurati c'erano i tendoni tipo tipo teatro gigante, proprio chiusi, hanno iniziato poi a suonare la chitarra, si è sentito il primo riff di chitarra de appunto, del il primo pezzo dei Paranoid, War Pigs, che mi piace tantissimo, a un volume esagera cioè è stato incredibile. Questo no
Mh-mh. Ah, beh, quello pe forza, ehm <chuckles>
Eh, quello ne poi te ne parlerò perché è una cosa che adesso soffro un po' il volume alto ai concerti. Una volta più era alto meglio era, adesso mh. E niente si sono
Mh. Vabbè, dopo un po' fa anche male, eh, diciamo. <chuckles> È vero.
Fa malissimo fa. Sì, sì infatti. Io infatti utilizzo i tappi, e consiglio sempre a chi suona, o comunque se vai a sentire la musica alta, di usare i tappi che non è una cosa da dire: "Ah sei vecchio", cioè, no, ci tengo a alla salute delle orecchie, insomm
Giusto! Bravo. Sì, sì, sì, assolutamente. E, quindi quindi che cosa che cosa nel senso hai detto proprio una mina, hai proprio espresso chiaramente l anche visivamente la la percezione che hai avuto che è stata,, esplosiva, no, praticamente. Ma, uhm
Però, lì è stato Sì. Sì. C'er c'erano anche le luci, esatto, a livello visivo, proprio tutto sincronizzato con appunto, con il ritmo della can cioè, stupendo, veramente epico.
Vabbè, certo. Sì, sì, sì. Memorabile. Senti, ma questo concerto ti ha anche influenzato dal punto di vista proprio, uhm, non so, di avvicinarti magari a uno strumento, studiare musica, farti venire la passione per fare rock?